อ๋อ เข้าใจได้ครับ เอ๊ะ อันนี้อยากถามนิดหนึ่ง คือการที่เราจะเก็บของ อย่างเช่น พวกรองเท้าหน้าบ้าน น เอาใส่กล่องเนี่ย แสดงว่าคุณน่ะจะต้องมีความรู้สึกแบบ เออ เวลาไปเยี่ยมบ้านคนอื่น แล้วเราเห็นรองเท้าแบบ อา มันจัดวางระเกะระกะ ไม่เป็นที่ ไม่เป็นระเบียบเนี่ย แสดงว่าคุณก็ต้องรู้สึกว่าคน ๆ นั้นเขาแบบ เอ่อ อาจจะไม่เตรียมตัว ไม่เก็บบ้าอะไรเลย มันเลยทำให้ดูรกหูรกตา เราเลยจะต้องแบบ พะยาม มาทำในบ้านตัวเอง อย่างงี้เหรอครับ?
อืม ใช่ค่ะ คือเป็นคน เป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์เนาะ คือ คือข้างในอาจจะแบบว่าไม่ ไม่ได้เรียบร้อยเท่าภาพข้างนอกหรอกนะคะ เพียงแต่ว่า เอ่อ เราก็มีความรู้สึกว่ามีความต้องรักษาหน้านิดหนึ่ง เพราะว่าก็จะแบบนึกถึงใจเขาใจเรา อะไรอย่างเงี้ย ว่าถ้ามาถึง อา บ้านรก เขาก็อาจจะมองได้ว่าเราอะเป็นคนไม่มีระเบียบ เป็นคนสกปรกหรือเปล่า แต่ ถ้า ถ้าเราไปบ้านคนอื่นน่ะ เราก็อาจจะมองแบบ เออ เหล่ ๆ แต่เราเข้าใจได้ว่า เออ ธรรมชาติ ของ ของบ้านแต่ละหลัง บางทีมีเด็ก อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะยุ่งทำงานอยู่เนาะ ไม่ได้มีเวลามานั่งเก็บ มานั่งเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่อย่างเราอะ เราอาจจะเป็นแบบแม่บ้านเกือบเต็มเวลานะคะ มีเวลาในการประดิดประดอย จัดเรียงรองเท้าให้มันดูสวยงาม อันนี้ก็เป็น เป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นกิจวัตรของ ของแต่ละบ้านไปนะคะ จริงบ้านเราก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอก ถ้าไม่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยนะคะ มัน มันก็เกะกะเหมือนกันอะ ไม่งั้นจะรีบวิ่งเก็บทำไม เนาะ มี วางทิ้งกันเรี่ยดราด เพราะว่าสมาชิกมีหลายคน เราก็เป็นคนเก็บคนเดียวหลัก ๆ เนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นมัน บางทีมันไม่ได้มีเวลาว่างมากแบบมานั่งจัดให้มันดูดีสักเท่าไร อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อืม อ๋อ อืม อืม อือ อืม อือฮึ อืม อืม เข้าใจได้ครับผม อุ๊ย แล้วทีเนี้ยตอนจัดเก็บ เราก็ เราก็ทำง่าย ๆ อย่างงี้ใช่ไหม ก็คือทุกอย่างมันก็ แสดงว่าถ้าเราเป็นคนที่รักความสะอาด รักความเป็นระเบียบอยู่แล้ว เราก็พอพูดได้ว่า เออ แต่เดิมทีมันก็ไม่ได้ระเกะระกะมากด้วย อา มันก็มีบาง อ หลาย ๆ อย่างอยู่ที่ของมันแล้ว แต่พอแค่บางชิ้นที่เราแบบว่า อา เมื่อเช้าอาจจะออกไปวิ่งมา ออกไปนั่นไปนี่มา มันเลยมีรองเท้าสักแบบคู่ 2 คู่ ประมาณนี้ใช่ไหม มันเลยดูง่าย อย่างนี้ใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยนะคะ เอ่อ ตรงนี้ก็จะเป็น ค่ะ
อืม อัน อัน อันนี้ไม่ อา อันนี้ไม่ทราบว่า ผม ผมสามารถเข้าไปในบ้านได้ยังครับตอนนี้ อา แบบว่าเป็น เป็นในบ้านต่อ เออ ไปถึงในบ้านนะ <chuckles> อือ อืม โอเคครับ
อ๋อ ตอนนี้เหรอ คะ? โอเค ๆ เปิดประตูเข้าบ้านได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย พอเข้ามาในบ้านปุ๊บคุณก็จะเจอโซฟาที่เต็มไปด้วยขนแมวนะคะ คือที่บ้านเราเลี้ยงแมวเนาะ ค่ะ
อุ๊ย โอ้โฮ เยอะไหมครับเนี่ย?
3 ตัวค่ะ เราเลี้ยงแบบระบบปิด แล้วเลี้ยงแบบให้แมวเป็นเจ้าของบ้าน ส่วนเราอะเป็นผู้อยู่อาศัย นะคะ
โอ้โฮ น่าสนใจครับอันนี้